Dai, raccontami del tuo hobby preferito, come ci sei arrivato?
Allora, eh! Il mio hobby preferito, ha una storia particolare, perché innanzitutto, si tratta di, ehm, giocare ai videogiochi, okay, questo è il mio hobby preferito, in assoluto. Ed, è nato un po' come, eh, capita spesso nella vita, un po' per caso. Nel senso, allora, ehm, mi ricordo che io, avevo circa 5 anni, ehm, i molto piccoli sì, sì, molto piccolino e i miei genitori, avevano comprato all'epoca, un PC per loro. Il classico PC dei primi anni '2000. Quindi bianco, tubo catodico- catodico, spesso, insomma, quelli vecchio stile, vintage.
<chuckles> Sì. Quindi, molto presto. <chuckles> Sì, sì, col monitor, e e ehm, quadrato.
Esatto, sì, bellissimi. Eh, poi, in combinazione cioè quindi, in abbinamento a quel PC c'era anche una PlayStation 2. Ma ai miei, cioè, i miei probabilmen non lo sapevano nemmeno. Cioè, loro non erano interessati a quella PlayStation 2 erano interessati al PC. Quindi, si può dire che
Cubico. <chuckles> s Strano, avevano praticamente preso un un un bundle, un pacchettone
<chuckles> Eh, sì, sì, esatto. Era un bundle e quindi si può dire che ia a casa mia è entrata una PlayStation 2 un po' per caso. Quindi, dopo, mio padre ha detto: "Mah, vediamo che cos'è, ehm, proviamola"; ehm, i in abbinamento a sua volta alla PlayStation 2 c'era anche, ehm, un gioco che si chiamava Ratchet& Clank, che è stato il mio primissimo gioco, che ho mi è piaciuto tantissimo e da lì, quindi, è nato il mio hobby.
Ah-ah.